Me da, digamos, por ejemplo, comienzo a pensar de que no voy a dar la talla, que tal vez el empleo que me salga no va a cumplir con, eh, no, digamos, no va a superar las expectativas del anterior que, la verdad era un muy buen empleo, eh, me da miedo de que de pronto llegue y no no sé, como que no haga una buena labor donde vaya a ingresar, que también que llegue y de pronto no me vaya a gustar y no dure nada en ese empleo. No, es que te cuento, son un montón de pensamientos negativos que me llega me está llegando uno detrás del otro, uno detrás del otro, o sea, son muchos pensamientos, demasiado.
Mm. Ya. Oh. Oh. <chuckles> Ya. Okey. Ah, es Okey. Ya veo, estás como que imaginando un montón de escenarios. <chuckles> Todos los pos eh, escenarios posibles imaginables. Oh. <chuckles> Oh, imagino lo pes lo lo difícil que debe ser, porque pues, como que se vuelve pesado, ¿no?, para uno. Como que te resta energía, ¿no?, esos pensamientos, imagino. Te quitan las ganas de ujú.
Exacto. Y lo malo es que todos son negativos. Sí, muchos. Exacto, eso, dijiste la frase perfecta: "Me resta energía". Y realmente, pues, eh, ahorita que estoy, digamos, iniciando desde 0, pues, tengo que buscar son cosas que me sumen, ¿no?, no que me resten, pero lo que te digo, esto siento que como que me está también drenando y me está trayendo como ese miedo al avanzar.
Ujú. Mm. Claro. Mm. Ya veo, ya veo. Oye, ¿y ya has enviado algún currículum? ¿Ya has tenido alguna entrevista de trabajo?
Ay, pues imagínate que ya envié varios, eh, y hasta el momento no he tenido ninguna entrevista. No he tenido ninguna. Hasta el momento, imagínate
Okey. Ujú, mm, ¿comenzaste ahora que llegaste o ya desde antes de partir de del lugar don de don en donde estabas?